Nein, gar nicht. <laughs>
Ja, da da fängt das schon an, und die Hitzköpfe, die <groans> Da kannst du speziell Politik, dann dann geht das los. Ist so. Und wenn das dann aufeinandertrifft, ähm, ma dann ist es wirklich das Beste, „Ja“ zu sagen, „Mhm“ Und dann trinkst du deinen Kaffee, oder du nimmst dein Glas Wein. <laughs> Und, äh, ge genießt das, und <laughs> vielleicht Es ist schon stressig natürlich. Es ist nicht toll, wenn die sich da in äh, in die Wolle kriegen, aber ich ich muss dich eigentlich bestärken da drin. Wie kommst du darauf ja, dass das Heuchelei ist? Das soll solltest du nicht denken.
<chuckles> Ja. Ja. <laughs> Genau. <laughs> <laughs> Ja. <chuckles> Ja. Auf jeden Fall. Das freut mich, vielen Dank. Mhm. Ach so, das Ding ist, die Menschen denken ja halt dann von dir, dass du deren Meinung bist, so. Und dann dann erzählen die noch mehr manchmal, und dann und dann gehen die noch weiter und werden noch extremer. <laughs> Also
<chuckles> Oh Gott. Äh, weißt du, ich wür I ja, aber dann würde ich ich würde die nicht bestätigen. Ich würde sagen: „Mhm. Mhm“, und nix sagen. <laughs> Was du ja, glaube ich, schon machst und, ähm, dann nicht so auf das Thema eingehen. Oh, das war Ich hoffe, ich habe dir wirklich geholfen. Das war wirklich Spaß. <giggles>
Mhm. <laughs> Ja, das stimmt. Ja. Auf jeden Fall! Du hast mich sehr bestärkt. Vielen, vielen Dank. <laughs> Dankeschön, vielen Dank, vielen Dank. Tschüss. <laughs>
Absolut. Mach so weiter. Tschüss. Ah. Tschüss. Jederzeit. Tschüss.